То есть не уже, м, из измерять шаги я не хочу, но, м, и думаю: "Блин, его бы снять, уже надоело носить". А функция удобная вот эта, что действительно не надо доставать телефон.
Да, это классно. <laughs> Мгм. Да. И как бы такие у меня тоже такие часы есть. И на через них, в принципе, можно, ну, вот по по крайней мере, мои часы, через них можно и разговаривать. То есть е если кто-то позвонит, можно и ответить через них. Ай Да, я как-то пробовала з
Мгм. Мгм. Да. О, даже так. Мгм. Я думаю, наверно, особенно дамам, наверно, удобно, что часто же телефон где-то в сумочке даже, или не в кармане даже, да, а в сумочке лежит как бы. Мгм.
Да. Мгм. И и чтобы там, допустим, в кармане джинсов его не держать где-то там сзади, что еще укра и украсть могут или просто упадет. Да, очень удобно. Мне кажется, вот мне вот эта именно технология напоминает, я не помню, вот всякие фильмы такие старые, то есть 90-х годов, там, начала 2000-х, то, что про всякие там, эм, путешествия по Галактике. То, что были всякие люди в этих смешных костюмах и у них были всякие вот эти, как, э, к что-то на руке, через что они говорили.
И? М. Или да. Да. Мгм. Мгм. М, да. А, да, в принципе. <chuckles>
Или там отображали что-то. Да. То есть мне всегда вот это напоминает. И раньше это было такое: "Вау, надо же, как классно!" А мы сейчас, мы, в принципе, уже там, мы уже
Мгм. В принципе, сейчас да, мы уже тут, да. Мгм. Щас, а, интересно, что вот эти новые технологии, ам, как, а, дополненная реальность и так далее. И вот, э, щас, э, уже несколько раз пробовали разные очки выпускать, но пока что, н недостаточно, видать, технологий, чтоб на такой удобный уровень их вывести. Но я думаю, в ближайшем будущем это появится, что десинь ты что-то вроде очков одеваешь, у тебя там, а, дополненная реальность и картинка, и звук сразу. И ты говорить можешь, и тебе, в принципе, э, ничего не нужно. Как бы ты, нь не встречала такие, как, ну, от Apple были, но они большие и тяжелые. А есть как типа RayB RayBan или как-то они называются.
Да. Да, это, конечно, классно. Мгм. Мгм. Мгм. Да. Мгм. Класс. Мгм.